Como falar sobre tarefas domésticas sem brigar?
Olha, eu me seguro pra não brigar viu, pra falar a verdade. <chuckles>
<laughs>
Porque dá vontade, mas, eh, eu acho que, assim, né, eh, a gente precisa analisar, qual que é a relação das pessoas se é família
Aham. Aham. Ah, bom ponto, né, qual a relação? É família, eh, né, o
É. <chuckles> É, é, gente que uma hora divide apartamento, alguém que aluga quarto, né, porque fora, assim do do país, né aqui no Estados Unidos é muito comum de alugar quarto ou dividir apartamento, né, então, eu acho que esse é o 1º ponto, 2º ponto
É. É. Aham. Aham. É.
é você tentar falar de um jeito mais calmo, assim, tentar chegar para a pessoa e falar: "Olha, a aqui temos regras, essas são as regras, e tal", ou né, eh, tentar criar, ali uma divisão, enfim, mas é difícil, né, porque tem gente que não gosta, de fazer nada. <laughs>
Aham. Uhum. É, é difícil. <laughs>
É, complicado.
E você mora com família ou com colega de qu de apartamento, como é que é?
Eu moro com 2 colegas de apartamento, né, então 2 homens.
No são 2 homens, dizem que os onimo os homens são muito bagunceiros, é verdade?
<laughs> Então, assim, a gente mora em 3, né, são 3 quartos, cada um tem o seu quarto, aí, eh, são 2 banheiros, 1 tem 1 banheiro uma suíte, e eu e um outro amigo a gente divide um outro banheiro, né, que é o da casa, o o principal. E, é uma é ca uma casa um apartamento normal, mas tem uma sala grande, uma cozinha legal, assim, tem um espaço bom. Aí o que acontece, eh, teve um tempo atrás a gente eu percebi que, assim, eh, a eu fazia mais do que as pessoas, sabe?
Hã. Aham. Hã. Aham. Aham.
Eu estava trabalhando muito mais, assim, eh
Sobrecarregado, né, fazendo para os outros. E você é assim mesmo, você faz para os outros, você não fica esperando o outro fazer, você vai lá e faz?
aí falei: "Não, gen" Não, assim, a a está com a a loucinha está ali, sabe, eh, ou eu vou deixar lá, v v até a hora que a pessoa se tocar, ou teve uma hora que eu fico estressado que eu acabo lavando, sabe. É, porque acho que ninguém merece também ficar vivendo, em um ambiente assim bagunçado, né
Ah, entendi. Um ambiente sujo, bagunçado né? Aham.
É, exato, então assim, não, eu não gosto, aí vai vim alguém em casa, algum amigo meu, eu vou deixar a louça tudo lá?
É, é. Você é uma pessoa organizada, você funciona com as coisas organizadas?
É, feio, né? Então eu funciono com as coisas organizadas. Eu tento ser organizado, mas eu sou bagunceiro também. Só que eu eu me policio entendeu. Eu eu me cobro, eu mesmo, assim, me cobro a a deixar mais organizado, né.
Aham. Aham. Aham. Uhum, você não é aquela pessoa que deixa tudo as meias no chão, a toalha em cima na cama, a roupa jogada Hã.
Eu acho que é importante, mas Não. Não, eu t eu t ó, é é m é m é fá é fácil você virar essa pessoa, né. É fácil você deixar tudo bagunçado assim, mas eu tento na maior na maior parte dos dias estar com com as coisas mais organizadas, assim, porque senão minha
É. E os seus amigos são assim? Quer dizer os seus colegas de qua
Então, <chuckles> vamos lá, né, <laughs> aí entramos numa parte, eh, crucial. Então são 2, né, cada um tem seus quartos, então os quartos deles, eh, lá dentro não não importa, né.
Hã. Hã. <laughs> Fecha a porta, pronto.
É, aí É, aí é deles e já era. Mas assim, o o problema é que um dele deles, assim, ele começa a deixar coisa pela casa, sabe. Ele compra ele compra muito coisa da Amazon, aí fica as caixas, aí ele tira tira a caixa, assim, aí coloca uma caixa dentro da outra falando: "Não, eu estou organizando para jogar no reciclável", aí deixa a caixa na cozinha lá por 2, 3 dias, sabe.
Aham. Ah, sei. Ah. Ah, sei.
Então esse é meu
Aquilo ali é organizar para ele, colocar uma caixa dentro da outra. <laughs>
Exatamente, e não jogar fo Tá organizado do jeito que ele acha que é, assim, ent
Uhum. É, vai ver que ele pensa assim: "Ah, eu comprei mais, na hora que chegar a outra, eu ponho mais dentro da outra". <laughs>
<laughs> Com preguiça de ir lá embaixo, né, mas aí n
É, "pra que que eu vou fazer isso agora?", né.
É, mas aí o que que acontece? Eh, aí eu ti a gente teve que ter uma um uma conversa, assim, né, de todo mundo, falar: "Olha, eh, estamos, eh, percebendo que alguns fazem mais trabalhos que outros e, né, a gente precisa determinar", aí a gente decidiu que cada um ia cuidar eh, cada um ia ter uma semana de limpeza.
Hum. Ah, legal.
Ou seja, a pessoa da semana, ela ficaria responsável por recolher os lixos, né, jo colocar o lixo lá para fora, que também é uma problemática. Ela ficaria responsável por manter, assim, as áreas comuns organizadas, né. É, exatamente. E, eh, a questão da louça, o sujou quem sujou limpa e guarda e acabou, né. É não é para deixar a louça lá, então a gente fez isso. Aí o que acontece, eh, durante uns di alguns dias isso funcionou, né. <chuckles> É. <chuckles> Mas aí o rapaz que ele compra muita coisa na internet, ele não gosta de fazer limpezas.
Hum. Aham. Aham. Aham, lavar o banheiro. <laughs> Aham, sim. Uhum. Hã. Funcionou, depois abandonaram. <chuckles> Hã. Ah, não.
Aí aí ele falou assim: "Ai, meu dia minha semana da limpeza, eu vou contratar alguém para fazer a limpeza".
<gasps> Verdade? Nossa!
Aí a gente falou assim a gente falou assim: "Olha, você pode fazer e tal, mas assim, é sua responsabilidade, né, porque nã" Como que a gente vai arrumar na nossa semana e ainda pagar alguém na semana dos outros? Não dá, né. Aí ele aí ele falou: "Não, eu vou eu vou eu vou pagar, em sim enfim, sou eu que faço e está tudo certo". Então ele paga uma pessoa para limpar, né, ele paga a pe
Aham. É. Legal. E a pessoa vai lá mesmo e e limpa, só as áreas comuns?
Aí É, aí que que acontece? Essa a essa menina que veio lim veio uma menina antes 1º que limpou, mas a limpeza dela, assim, não foi aquelas coisas, sabe, quando a gente, não deu, assim? Ela foi embora, f ficou 4h só, foi meio, assim. Aí, eu tenho no trabalho, eu conheço uma pessoa que trabalha, em uma companhia de limpeza, hã, e aí ela tem o contato do pessoal que trabalha, né. Aí eu peguei peguei uma brasileira, eu procurei lá uma brasileira
Hum. Sei. Uhum. Aham.
e peguei o contato dela. Aí esse meu amigo ligou pra ela e falou assim, ah, vamos fazer um teste com uma brasileira, né, com uma pessoa diferente. Hã. E aí ela veio. Não a outra não era brasileira, era ela falava espanhol, eu não sei de onde ela era. Eh, aí veio a brasileira, nossa, depois da limpeza dessa brasileira, isso foi na terça-feira. Terça-feira passada, a casa está, assim, até agora tá tá bem limpa, assim, o chão tá brilhando. <chuckles> Uhum, maravilhoso! Aí que acontece?
Aham. Ah, porque a outra não era não? Ah, tá. Aham. Olha! Agora tá todo mundo pensando em sempre chamar, essa brasileira.
Não, aí. O que que que a gente o que que a gente combinou. A gente entrou num acordo que, eh eh, ele ela vai vir 2 vezes na semana, 2 vezes na no mês, uma semana sim, uma semana não, né.
Olha ganhou um emprego hein? <chuckles>
É! <giggles> Ela vai vim porque assim, eh, além do do meu amigo chamar ela pra pra limpar, ele tá chamando ela pra fazer laundry dele, guardar roupas, passar, sabe essas coisas assim. Aí ela já
Viu. Ah, entendi, aham. Virou mãezona da casa, né. <chuckles>
É. Aí ela vai começar a vir 2 semanas, então próxima terça-feira ela vem. Não não amanhã, na outra ela vem de novo. Aí o que acontece? E eu e como esse meu amigo que tá pagando, aí eu e o outro, a gente tá mantendo as semanas, assim, quando ela não vem, sabe. Mas aí, é, só que a gente tá mudando algumas coisas, a gente não tá mais entrando de sapato em casa.
Hum. Ai e ele, ah, entendi. Ah. Vocês entravam?
Colocamos. Aham, entrava. Sim. Sim, sim.
Sapato? <gasps> Nossa isso acaba sujando tudo, né.
Não tem não es não estamos entrando, mais de sapato em casa, fica lá na porta, né, o sapato, eh, colocamos lá um um negocinho, um móvelzinho lá fora pra você deixar o sapato, deixar um chinelo pra você ir pra rua, essas coisas assim, sabe. Eh, e se eu não conseguir tá assim, pe pe pela 1º tá, a casa tá bem arrumada.
Aham. Aham. E essa questão desse seu colega que fica jogando as coisas, no chão? Vocês pegam, por exemplo, ou espera até a moça vim? <chuckles> Pra arrumar.
Aham. Não, eu fico, ah, eu que que eu faço? 2 coisas. Eu aviso ele e falo: "Olha fulano, por que que tem essas caixas aqui tal?" Aí ele: "Ai já vou pegar." Então eu eu sempre tenho que ficar no pé, assim, sempre tenho que cobrar, mas eu eu falo uma vez, na 2º fe vez eu pego e jogo tudo no no quarto dele. <chuckles>
Uhum. Ah entendi, mas essa moça é ele que contrata.
Ele que contrata, exatamente. É.
Ah, então o quarto dele como que era o quarto dele, hein, se ele não gosta de limpeza?
Então ele gosta de limpeza, ele só não gosta de fazer, né.
Ah, pois é, eh, mas devia ser sujo, então?
<chuckles> Esse é o proble não, devia ser sujo. Uma vez, tem um segredo que eu vou te contar, uma vez uma uma prima minha veio passar umas uns 4 dias aqui em casa, né, e aí ele tinha ido viajar, né, aí eu peguei
Hã. Aham. Aham.
e pedi para ela dormir lá, né, porque sempre ele passa muito tempo fora. Também é uma coisa po ele passa muito tempo fora. Quando ele está fora, a casa fica arrumadinha, mas, enfim. Aí, eh, eu a minha prima eu falei para ela: "Ah, ela pode dormir na sua cama?" Ela falou: "Ai, pode, com certeza." Eu falei: "Eu vou fazer uma faxina, né, porque conheço ele." Você acredita que ele estava viajando, já tinha, assim, sei lá, quase 2 meses fora daqui, 1 mês e meio, por aí? Eu fui lá, tinha xícara de café
Aham. Hum. Aham. Hã. <gasps>
com, sabe assim a bor o café todo embaixo assim preto, duro que eu para eu tirar da xícara aquele café menina.
Aham, duro. <gasps>
Foi assim muito difícil. Aham, e, aí
Nossa!
eh, foi isso assim teve esse eh, como que eu posso te dizer? Teve es esse
Quer dizer, então que ele é muito desorganizado, ele não liga pra bagunça, né, existem pessoas assim mesmo, né, pra ela se você organizar, fica até ruim, ela não se sente bem, né.
É. É. Uhum. É. O banheiro dele, assim, estava bem bagunçado, aí, eu dei uma limpada lá.
E é ele que tem o banheiro só para ele?
É ele que tem o banheiro só pra el, por isso também que a gente não queria dividir, eu e meu outro amigo, <laughs> aí, eu dei uma limpada boa, sabe, porque e, aí, assim, eu fiquei tão revoltado, ele ele tem barba, e a barba dele tá ficando branca e, aí, ele tem uma tinta que ele pinta a barba.
Ah. Ai. <laughs> Hum. Ai, devia estar tudo sujo. <chuckles>
Não, a a a pia do banheiro estava tá toda manchada, várias pintinha, sabe assim, de só que estava bem pior e, aí, eu fui lá e joguei joguei clorox, lit, tudo que você imaginar e consegui consegui tirar uns 70%, mas ainda tá, sabe? Várias pintinhas, assim, parece um um sorvete de flocos. <chuckles>
Ai. Aham. Pra tirar aquela mancha. Aham. Hã.
Tudo sujo, porque não tá nem aí, entendeu? E e, aí, eu consegui tirar.
E agra a ainda bem que ele não mora sempre aí, né.
É, exatamente.
Se ele morasse aí, eu acho que vocês iam pirar, né. <chuckles>
É. É, mas, assim, com a talvez com a menina agora que vai vir com a ago toda se eh, uma vez por cada 15 dias e tal, vai melhorar a situação, eu acho, né. Porque ela É. Hum.
Aham. É, porque E ela limpa o quarto de vocês também ou ela só limpa a área
Limpa. Ela limpa Foi foi ótimo, e ela deixou meu quarto maravilhoso da última vez, ela limpou tudo. É, a gente, assim, só p Limpa. Ela eu só p
Ela limpa tudo? Ah. Ela limpa o chão, limpa tudo, organiza as roupas.
É, eu só, assim Não, ela não f não mexe com roupa, então você tem que deixar organizado a as suas roupas e tal. Você não pode deixar muito bagunçado, porque ela tem muita coisa pra fazer, né, então a ge eu deixo eu já deixo, assim, organizado e tal, tudo guardado, roupa tudo guardada, tudo dentro das coisas, porque ela vem pra fazer, tipo, o pesado. Ela, eh, ela faz coisa, assim, coisa mais pesada, tipo, janela, o chão, sabe, passa pano no limpa.
Aham. Aham. Uhum. Ah, ela limpa janela. É muito difícil encontrar, né, uma que limpa a janela, né.
Aqui nos Estados Unidos é, exatamente. Então como a gente combinou com ela que ela vai vir, né, sempre.
É. Mas ela limpa o lado de dentro e o lado de fora?
Eu não sei como que ela fez aquilo. Porque ela falou que ia fazer as janelas mas ela está fazendo por parte, assim. Ela não tá fazendo porque não dá, né.
Ah, entendi. Porque não dá. É, não dá ou ela faz a a janela e as coisas mais pesadas e depois ela faz as mais leves, né..
É. É, a gen É. Ela di ela dividiu lá. Ela cof ela ele falou, mas agora eu não lembro. Ela dividiu lá a a as coisas que ela ia começar a fazer, porque aí depois, ela falou: "Olha, vai chegar, né, daqui um tempo vai acertar aqui e vai ficar só mantendo. Vai ficar mais de boa". Mas, agora no começo, ela teve que dividir. Mas, assim, casas ficou limpíssimo, chão brilhando, muito bom mesmo, assim, eu gostei. É. Então, foi o jeito
Aham. Aham. Olha. Ótimo, né. E é é de uma empresa, ela sabe mexer com esses produtos todos, né. Porque são vários produtos, né, tem
É, exatamente. Mas ela ela a gente não pegou ela pela empresa, não. A gente pegou ela pela, eh, como fala? Pela direto com ela.
Hã. Aham.
É.
Mas como que vocês conseguiram ela?
Porque, ah, ela trabalha na empresa da esposa do meu chefe.
Pela Ah, entendi.
Só que a esposa do meu chefe só mantém 1 dia de trabalho na semana, porque ela já está, assim, já está cansada de trabalhar. Então, ela mantém, porque ela gosta dessa dessa menina que trabalha com ela. Então, ela mantém 1 dia para essa menina trabalhar, entendeu? Então, não é um dinheiro, assim, muito grande, não é uma empresa, ela já não não faz mais a semana toda. Então, ela a menina fa ela menina, né, ela já é uma senhora, ela faz casas, assim, por fora também. É. E aí, eu
Aham. Ah, entendi. Ah, entendi. <laughs> A menina, assim, ó. Ela já trabalha com isso há muito tempo.
É. Quando eu falei para minhas ch pra pra pra esposa do meu chefe, ela falou: "Ai, eu vou v eh, conversa com a fulana que ela é maravilhosa! Super legal, e tal". E, realmente, é assim. Ela trouxe um aspirador gigantesco. Ela falou É, ela mora aqui do lado de casa.
É me Ah, ela levou as coisas, né. Elas levam as coisas. Ó, gen
É, então, deu tudo certo.
Nossa, que tranquilo, então. Olha, foi muito bom conversar com você. Gostei muito de saber a história e a divisão aí das tarefas. Muito obrigada, viu.
É. É. Uhum. Hum. Ah, eu que agradeço por me ouvir. Até uma próxima. Tchau, tchau.